Concrètement, comment est-ce que les réseaux sociaux ont changé ta façon de parler?
Heu, moi les réseaux sociaux ont changés ma façon de parler parce que je sais que, avant je prenais le temps des fois de bien écrire, de faire de la ponctuation, heu et cetera et c'est vrai que depuis que je suis sur les réseaux sociaux je suis plus dans les messages vocaux, déjà avant tout. Et aussi, heu, plus en langage type SMS. C'est-à-dire je fais moins attention des fois carrément ça m'arrive d'oublier des mots, complètement, donc, heu. C'est vrai que des fois même moi, heu, c'est vrai que des fois je suis sur TikTok et cetera, je vois, heu, tu sais le fil d'actualité je vois des, heu, par exemple une description et cetera et en fait, des fois je deviens fou en me disant: «Non, mais il y a une erreur là». Des fois il y a des mots, on va dire très simples par exemple je pense à, heu, mais M A I S, et mes E E S, il y a quand même une différence et quand la personne heu, il dit: «mes écouteurs: M A I S», bah, moi ça me choque et en fait des fois, plus je vois ça, plus je me dis: «Mais en fait c'est moi le souci ou quoi?»
Mmh mh. OK, ouais. Ah oui. Mmh mh. Ouais. <laughs> Ouais. Mmh mh. Ouais. OK, oui, bah tu as l'air d'être plutôt heu, connecté hein, d'être quelqu'un qui utilise pas mal les réseaux sociaux. Hem, qu'est-ce qui fait concrètement, heu, que que tu as changé, par exemple tu dis: «Les vocaux», heu, pourquoi préférer les vocaux plutôt que l'écrit?
Mmh. Bah, les vocaux, par exemple, quand des fois je parle à quelqu'un aussi sur Snapchat et cetera. Je trouve que ça rajoute, heu, on va dire le on va dire le l'écrit. J'utilise pour les cours et cetera, parce que, ben, on n'a pas le choix, on fait pas de vocaux. Mais, heu, <chuckles> ce que je veux dire, c'est que les vocaux, pour moi, ça rajoute un peu de la de la réalité. C'est-à-dire, heu, c'est un peu comme, heu, sur Snap, le fait d'envoyer des snaps et cetera, de ta tête ou de ta ou de ce que tu parles et ce que tu dis. C'est-à-dire, heu, je trouve en écrire juste, j'ai l'impression de parler à un bot. Comme si je parlais à ChatGPT ou quoi que ce soit. Il y a, on va dire, il y a aucun sentiment. Heu, tu sais pas si la personne, tu l'ennuies ou pas. Alors qu'en vocaux, heu, tu vas tu vas le sentir direct si la personne est ennuyée de te parler ou si ça la saoule ou si elle est contente de te parler et cetera, pour le coup.
Mmh mh. Ouais. D'accord. Ouais. <laughs> Oui. Oui. Ouais, bien sûr. Mmh mh. Et justement, est ce qu'il y a aussi, heu, un critère de temps? Est-ce que, par exemple, heu heu, tu as préféré les messages vocaux parce que peut-être tu penses que c'est plus rapide que d'écrire? Alors que, au final, à l'inverse, tu passes toujours plus de temps parce que, heu, quelque chose que tu pouvais écrire en 30 secondes, bah, tu vas parler 2 minutes. Est-ce que c'est ton cas, le critère de temps ou pas vraiment?
Heu, ben, je pen non. Moi, mon critère, c'est plutôt le fait de on va dire que ça soit le côté humain. C'est-à-dire OK, je suis sur les réseaux. Mais, heu, je vais dire, heu, faut pas non plus qu'on garde cette, heu faut pas qu'on non plus qu'on perd cette côté ce côté, heu, on va dire humain. Le fait de parler en dans avec des vocaux et cetera. Parce que moi, justement, ça m'énerve un peu quand les gens parlent uniquement en message écrit. Parce que j'ai l'impression vraiment de, bah que ça soit un bot ou que vraiment je suis en train de poser qu une question à ChatGPT ou au bot sur, heu, Snapchat et qui me répond, quoi, pour le coup. Et il y a genre, il y a rien qui trans qui, on va dire qui donne des des émotions. Alors c'est vrai que, des fois, par contre, il y a ils mettent des émojis, les personnes. Donc là, au moins, tu vois à peu près, heu, ce que ça veut dire. Mais encore, c'est faux parce que moi, ça m'est déjà arrivé de mettre plusieurs émojis qui rigolent, pourtant, heu, je rigolais pas plus que ça. Oui, ça m'a fait sourire, mais c'était min non plus un un éclatement de rire, quoi pour le coup.
D'accord, ouais. Mmh mh. Ouais. Mmh mh. Mmh. Ouais. OK. OK, oui. Et est-ce que tu as remarqué? Heu, si tu es adepte de de plusieurs plateformes, tu as parlé du Snapchat, heu, heu, peut-être Insta aussi, heu, WhatsApp, c'est un peu plus, heu, heu, familial en général ou pour les amis, heu, vraiment très proches. Est-ce que tu utilises, heu, ces plateformes-là? Est-ce que tes messages vocaux changent un petit peu selon les plateformes, heu? Parce qu'il y a peut-être certaines plateformes qui ont, heu, une limite de temps. Du coup, tu dois te dépêcher dans le message. Heu, est-ce que ça varie ou est-ce que tu es plutôt, heu, pareil, identique, heu, s peu importe les plateformes?
Mmh mh? Mmh. Je sais que sur Instagram à un moment, c'était limité à 1 minute. Maintenant ça a été on va dire, heu, déplacé, maintenant, j je sais pas combien de temps c'est mais en tout cas on peut faire plus d'1 minute ouais, donc, enfin, des fois fallait se dépêcher ou sinon en faire lancer plusieurs et cetera donc c'est un peu chiant. Mais c'est vrai qu'aussi ma façon de parler dépend aussi quand même des personnes. C'est-à-dire quand des fois ça m'arrive sur WhatsApp par exemple, j'envoie un message à ma mère parce qu'au moins on est sûr de le recevoir et cetera. Par exemple pour les photos parce que je sais qu'elle a un ancien téléphone et des fois quand j'envoie des photos, ça les met sous une forme un peu bizarre et du coup elle les voit en toute petites alors que en toute petites, alors que sur, heu, sur WhatsApp elle les voit normalement comme si, heu, c'était dans mon téléphone, quoi.
OK. Ah ouais, du coup, c'est c'était 1 minute? Ouais. Oui. Mmh mh. D'accord, ouais. Et
Donc à ce moment-là effectivement, heu, bah, là je quand je parle à mes parents et cetera je fais quand même attention. J'essaye de d'écrire d'écrire bien, surtout parce que étant donné que ma mère est assez forte en otho en orthographe. Bah, des fois, elle me le fait remarquer donc forcément c'est pas non plus agréable, pour le coup. Mais, heu, ouais par contre, heu c'est ça donc, heu, pour le coup j'ai, heu c'est vrai que je fais attention et en fait tout dépend de la personne avec qui je parle.
<chuckles> Bien sûr! Oui. De faire l'élève modèle avec elle, ouais. Mmh mh. Mais c'est intéressant ça. Effectivement, tu tu dis que tu changes un petit peu ton discours et ta façon de parler, heu, en fonction des personnes, alors que ça reste que du distance, heu. Heu, voilà, tu peux en plus effacer les messages, les modifier si tu veux. Mais est-ce qu'en vrai, heu, bah, c'est un petit peu, heu, la même chose? Tu as remarqué que ça t'a un petit peu impacté cette habitude, heu, après quand tu discutes avec quelqu'un en face à face ou pas?
Mmh. Mmh mh. Alors, heu, je suis quand même, heu, maintenant je suis devenu quand même à l'aise grâce à ça de parler à des gens en face à face. Mais c'est vrai que par contre ça ça m'a impacté par exemple, c'est vrai, des fois je fais des fautes genre je me relis. J'oublie des fois carrément des mots dans des phrases alors, heu et du coup la phrase ne correspond plus à rien. Mais c'est vrai que, moi c'est ça qui me choque c'est qu'avant j'avais jamais ces soucis-là et cetera. Et des fois je fais des fautes qui sont quand même, heu, abusées pour le coup. Et, heu et c'est vrai que je me dis c'est quand même à cause des réseaux. Le fait de tout le temps parler en vocaux. Puis il y a aussi le fait d'être sur TikTok entre guillemets de voir des «fautes tellement choquantes». Puis après ça te choque plus quoi entre guillemets «tu as l'habitude de voir ces fautes-là» et si tu les fais ça te choque moins.
Mmh mh. Ouais. Mmh mh. Oui. Ouais, c'est vrai. Mais après, tu vois, comme tu dis aussi, hem, bah, voilà, sur, heu, s par exemple sur WhatsApp, tu vas communiquer, heu, un message à ta mère, heu, oralement, verbalement, et tu peux le modifier, heu, le le l'effacer et le remettre. Heu, alors qu'en vrai, bah, tu peux pas, une fois que tu as sorti tes mots, bah, voilà, c'est définitif, heu, tu peux plus faire marche arrière. Est-ce que tu fais peut-être, par exemple, un un travail de réflexion un peu plus poussé avant de parler? Est-ce que tu trouves que tu as été un peu plus, heu heu, performatif, par exemple, heu, dans tes dans tes débats avec certaines personnes ou ou pas du tout? Tu tu débites, heu, tel quel?
Heu non, je fais quand même plus attention, heu, quand je parle. Après, c'est vrai que ça, je pense que ça se fait aussi naturellement, le fait d'être en face de la personne c'est quand même différent que de parler derrière un
Mmh mh. Mmh bien sûr, oui c'est sûr.
un téléphone, et surtout derrière un téléphone. Tu peux, heu, tu peux par exemple, quand je fais un des vocaux des fois ça m'arrive de de m'y reprendre plusieurs fois, quoi. Parce que j'ai bafouillé ou ça arrive, hein. Mais c'est vrai que non en vrai je pense que mon corps, on va dire, il se met une sorte de barrière et du coup, on va dire que je fais quand même attention, je prends le temps de discuter, je prends le temps de réfléchir, d'éviter de bafouiller alors, ça m'arrive, hein, on est tous humains. Mais heu, pour le coup, mais non c'est vrai que pour le coup, heu j'essaie de faire attention.
Ouais. Ouais. Mmh mh. D'accord et et c'est intéressant aussi, parce que tu ouais de prendre le temps, bah c'est ça, c'est c'est important, évidemment. Et, heu, et que tu disais que tu voilà, tu voyais pas mal de fautes, heu, sur les réseaux comme TikTok ou peut-être Snapchat heu en story ce chez certaines personnes. Est-ce que tu, heu, parfois tu tu t'obligais à censurer certains contenus pour éviter voilà, forcément des comptes, heu, que tu suis qui partagent toujours des des des choses avec des fautes incessantes et puis vraiment, heu, n'importe comment. Est-ce que tu vas parfois par exemple les bloquer ou ou ou ne plus les regarder pour, heu, éviter que ça rentre dans ton cerveau et que tu réutilises les mêmes fautes ou ou alors pas du tout, tu arrives maintenant à faire plus ou plus ou moins la bonne part des choses?
Et de prendre le temps, en tout cas. Mmh. Mmh. Mmh mh. Ah c'est vrai que, ouais quand je vois des fautes en fait ce que je peux faire, en tout cas c'est sou souvent sur TikTok. Heu, tu peux rester longtemps appuyé sur la vidéo et dire que ça t'intéresse pas et du coup tu verras jamais, tu verras moins, heu, de de vidéos similaires et c'est vrai que bah, j'en vois moins et du coup ça me paraît, heu, les fautes me paraît, heu, je veux dire, j'en vois beaucoup moins, quoi. Et du coup c'est vrai que, moi ça des fautes ça me choque et je me dis des fois: «Heu c'est moi qui est bête», ou heu genre je sais pas quoi, en fait. J'arrive même plus à j'arrive même plus à savoir des fois heu, tu sais, à force de voir la même phrase, les mêmes fautes et cetera, tu te dis que limite c'est normal et que c'est pas aussi choquant! Alors que je m'en rappelle quand j'étais en études, tu fais des fautes comme ça, heu, le prof, il devenait vert quoi! <chuckles>
Mmh mh. D'accord. Mmh mh. OK. Mmh mh. Oui. Ouais, ah bah oui, c'est sûr! Alors faut pas trop pas trop se planter au moment des cours.
C'est ça, exactement! Pour le coup.
Et et et justement, quand tu tu regardes, heu, bah tous ces contenus, heu, tu peux être heu mêlé, heu enfin, tu peux aussi être, heu, imprégné de plusieurs langues, par exemple, notamment les anglicismes. Heu, et c'est ce que beaucoup de créateurs de contenus font, si tu les suis. Heu mais est-ce que toi aussi, du coup, tu as été un petit peu imprégné de de cette habitude d'anglicisme, d'en sortir pas mal. Heu par exemple, dans une phrase en français, est-ce que tu as calé parfois des mots en anglais et et tu remarques que ça t'influe, que ça t'impacte?
Mmh. Mmh mh. Ouais, c'est vrai, après, c'est vrai qu'il y a aussi des m on va dire des mots qui ont pas non plus de définition en français. Et je veux dire qu'on pas de traduction aussi. Alors je, alors j'essaie de justement, j'essaie de penser, mais heu, c'est vrai que j'ai pas trop d'idées en tête là actuellement, mais c'est vrai que je me je m'en souviens, ça m'est déjà arrivé d'em d'em d'em d'employer des mots anglais et parce que j'arrivais pas à trouver la traduction qui était ah on va dire la, ouais la des le même mot qui voulait dire la même chose en français quoi pour le coup.
Ouais, comme quoi? Mmh, mmh mh. D'accord, ouais, ça, c'est souvent au final, la la nouvelle génération, les jeunes, hein, qui sortent des termes, heu heu, soit abrégés ou alors, heu, même parfois en français aussi, qui ne veulent pas forcément dire quelque chose, heu
Mmh. Mouais c'est juste une mode, quoi. C'est juste pour un événement pour signifier quelque chose. Heu, voilà quoi.
Ouais. Mmh. Et et et justement, tu parlais par, tout à l'heure par, heu, par par rapport aux émojis que tu utilisais. Hem, est-ce que ça fait partie intégrante de ton, heu, langage que tu tu utilises? Heu, par exemple, tu parlais des des smileys, mais sans forcément rigoler, tu mettais des smileys, rigolé. Mais est-ce que tu utilises, heu, les émojis ou d'autres, heu, Bitmojis également, heu, pour, heu, hem, marquer un final ta phrase sans forcément, heu heu, juste, heu, par rapport à l'émotion, mais, heu, notamment par rapport, heu, à faire passer un message?
Mmh mh. Est q Oui, c'est vrai que je les utilise quand même, parce que parler des fois ça m'arrive quand même d'écrire heu, je veux dire de façon heu, comme si j'étais en cours, c'est-à-dire avec de la ponctuation, j'essaie de me forcer. Mais heu, on va dire que quand tu parles à quelqu'un, heu, qui te connaît soit pas plus que ça et cetera, parler avec de la ponctuation, avec des points, des virgules et cetera sans émoji, souvent la personne peut mal le prendre. Donc, c'est vrai que je mets toujours un petit Emoji à la fin, heu, pour montrer on va dire heu, ma façon d'être, heu, on va dire ma mon tempéra tempérament- tempérament pardon, et heu, pour montrer qu'en fait non, il y a pas de problème ou quoi que ce soit. Parce que ça m'est déjà arrivé d'écrire des fois avec de la ponctuation, des points et tout et la personne elle le prenait mal en disant: «Bah, il y a un problème je sais pas tu mets des points et cetera» heu, mmh.
Ouais. Mmh mh. D'accord. Ouais. Ouais, ouais. Ah oui! Les fameux, heu, les fameuses reproches, heu, si tu mets pas un un malheureux smiley, bah là, ça y est c'est c'est que tu es trop sérieux ou qu'il y a un problème, ouais.
C'est ça. C'est ça donc, heu, oui c'est vrai que je mets toujours un é un émoji pour montrer en fait, heu, que ma ma façon d'écrire le message, en tout cas. Comment je suis quand j'écris le message, pour le coup.
Mmh mh. Ouais, OK. Et est-ce, heu, bah que tu remarques, heu, notamment qu'il y a aussi une, heu, un changement? Alors là, tu parlais peut-être plus heu, avec ta mère, en famille, avec des amis, mais dans la communication, par exemple, si tu peux, heu, parce que c'est pas donné pour tout le monde, mais si tu peux communiquer avec heu, une certaine hiérarchie du boulot, heu, ou des collègues, par exemple, auxquels heu, tu n'es pas très proche. Heu, est-ce que tu remarques que tu t'adaptes selon les personnes, et selon le milieu?
Mmh mh. Mmh. Heu, oui étant donné que je suis, des fois, je suis au travail. Au travail, par exemple, je mets pas d'émoji ou très très très rarement. Parce que bah, forcément on est là pour sou
Ouais. Mais c'est l'effet inverse, heu. On va dire que tu prends trop les les choses à la légère ou à la rigolade.
Oui voilà, c'est voilà c'est, souvent c'est pour donner des informations et cetera on n'a pas besoin de savoir heu, comment je s
Oui, bien sûr ouais.
je suis ou ou quoi que ce soit, alors bien évidemment des fois quand je fais un quand je fais une réaction à un message ou à un événement qui s'est passé au travail, tu peux mettre un émoji mais quand tu as besoin de dire une information tu vas pas t'amuser à, on va dire à bâcler le message et à mettre des émojis, on s'en fiche quoi. On veut juste l'information heu, pure et dure. On s'en fiche comment tu es actuellement quoi. Genre ce que tu ressens par rapport à ça.
Mmh mh. Mais c'est sûr, ouais. Oui. Bah oui évidemment. Et et sinon concernant, heu, ta routine habituelle est ce que tu tu remarques également qu'il y a des petits changements, heu, dans ta façon de faire par exemple, heu, les messages vocaux est ce que tu t'en rends peut-être pas forcément compte mais est ce que c'est quelque chose que tu vas favoriser? Heu, si tu es trop fatigué ou ou tu as juste, heu, pas le temps, ou la flemme hein, comme certains jeunes. Hem, ou est-ce que, heu, non il y a il y a aucune, aucune impact, heu, aucun impact pour toi au niveau des émotions, de la fatigue, heu?
<laughs> Heu, bah, écoute, heu, non. Bah, c'est vrai que les messages vocaux je préfère les en je les priorise parce que, bah, déjà c'est quand même plus simple, c'est quand même moins long à même si des fois tu fais un message, heu, vo vocal de 1 minute. Heu, c'est quand même moins long à, on va dire, à chercher à écrire et surtout, en fait, tu peux surtout entre guillemets, heu: «Laisser transparaître tes tes émotions», pour le coup.
Ouais. Mmh mh, oui, c'est ça. Effectivement, tu disais que tu aimais bien, heu, bah, avoir, heu, un un un semblant de contact réel et c'est pour ça que tu privilégies les les messages vocaux.
C'est ça. C'est ça parce que voilà, j'ai moi j'aime bien, heu, tout ce qui est heu le contact, heu, on va dire les les relations, heu, vraiment, bah, réelles et réelles. Mais pour le coup, bah, du coup sur les réseaux, il y en a pas forcément et donc écrire par message, heu, j'ai, j'avoue que j'ai pas très envie quoi.
Mmh mh. Ouais, d'accord et est-ce que tu es aussi du genre à à privilégier les messages vocaux? Alors bien sûr, c'est pas recommandé, mais, heu, par exemple en route, heu, quand tu es en cours de route ou ou ailleurs, quand tu as les les mains, heu, occupées, tu peux pas forcément écrire, heu. Voilà tu lances, heu, la la fonction messages vocaux des messages vocal, tu bloques avec le cadenas et tu parles comme ça, pour un peu faire autre chose, ou ou pas, tu es toujours devant, au final devant le téléphone, concentré à parler?
Mmh mh. Ah non, ouais, c'est vrai que ça m'arrive, quand je fais la cuisine de, bah, faire un message vocal et heu, du coup de mettre le cadenas pour pouvoir discuter tranquillement sans, en ayant les mains prises. Alors bien évidemment après je trouve le temps pour l'enlever et cetera et pouvoir envoyer le message mais c'est vrai que ouais je suis plus, heu, en mode détente, à, heu vraiment entre guill par contre je le fais pas sur la route effectivement, quand même. <chuckles> On mais, heu, mais ce que je veux dire ouais, heu, on va dire ça m'arrive aussi des fois, heu, quand j'étais un peu fatigué j'écrivais le message, heu, vocal. Ah quand je, pardon, que je disais le message vocal. Bah c'est vrai que ça m'est arrivé, heu, de lâcher le bouton sans faire exprès et du coup bah de parler dans le vent. Donc c'est vrai que ouais depuis, heu, ce moment-là, heu, j'ai je mets le cadenas, je me dis: «De toute façon au pire ça fera un petit blanc à la fin, c'est pas très grave et au moins il aura tout le message» pour le coup.
Mmh mh. Mmh, ouais. Mmh mh. Ouais! Bien sûr oui. Oui. <laughs> D'accord. Mmh mh. D'accord, oui, effectivement. Si là, par exemple, tu avais, heu, un ami, heu, bah qui te demanderait des conseils pour, heu, pour essayer de de rester le maximum authentique, heu. Heu, bah par exemple, pour parler notamment des des des personnes âgées hein, heu, par exemple tes grands parents, bah qui n'ont pas les réseaux sociaux, heu et heu, qui sont peut être pas forcément à l'aise, heu, avec les messages vocaux. Qu'est ce que tu veux tu conseillerais? Qu'est ce que tu ferais, heu, pour essayer de de rester le plus authentique possible, heu heu, pour communiquer avec ces personnes?
Mmh. Ben je pense ben je pense que là, heu, enfin, ces personnes là qui sont pas adeptes des messages vocaux, je pense que c'est mieux de les appeler. Même si c'est pour une petite question et cetera. Déjà tu prends des nouvelles. Bon déjà, comme ça les ils sont contents et cetera. Et heu, et surtout bah comme ça on va dire des fois ça, eux c'est ils préfèrent communiquer souvent en on va dire en en entre guillemets «en face à face». Alors par téléphone et donc, heu, ouais je pense que le p le plus simple, c'est d'appeler aussi, si la personne est pas adepte des messages vocaux.
Mmh mh. OK, oui. Bien sûr! Mmh mh. D'accord OK, donc tu tu mets plutôt en avant et tu favorise, heu, les les appels. Et c'est vrai que c'est c'est mieux pour ces personnes-là qui qui sont pas trop à l'aise. Donc, heu, en tout cas, je te remercie, c'est très intéressant et merci d'avoir, heu, répondu aux questions. Merci à toi.
Mmh mh. Et bah écoute, heu, plaisir partagé, pour le coup.